Parce que le simple, peut-être, tu sais, le commandement disant: «Fais pas ça, c'est pas suffisant». Donc tu vas dire: «Tourne pas ici, tourne pas là, tourne pas là» donc il marche droit
Mmh mh. Quoi? Mmh mh. C'est ça. Ouais, je vois.
c'est ça, en fait et donc heu, beaucoup, après, ils vont dire: «Bah s'ils suivent ça, bah, courage à eux» parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais c'est ce n'est plus, maintenant, adapté, vu que c'est c'est l'Ancien Testament. C'est ce n'est plus adapté maintenant.
Ouais. Non, non, mais mais mmh, mais il y a trop de trucs, heu, genre, heu heu, pour les juifs, ils ont 2 frigos. Tu vois? Pour ceux qui sont ah ouais, ouais, pas mélanger les œufs, heu, enfin, ça ça devient l'ensemble
Mmh mh. Ah bon? Mmh mh.
parce que c'est pas bon. Donc heu, ah, bah, il y a plein de trucs et tu vois heu, tout pe tous les vendredis soirs, ils coupent tout, l'électricité, tout, tout, tout. Ils touchent plus à rien et donc sa samedi, ils font shabbat et heu, enfin, moi, je trouve que c'est un rythme, heu, enfin, tu sais, ça te fait une coupure mais heu, pourquoi? <laughs> C'est ça le truc que je comprends pas. Ouais.
Ah, oui, ça, je me souviens, ouais. Je me souviens ça. Mmh mh. C'est ça. Moi, moi, j'ai un j'en j'ai 2 amis, heu, je travaille avec des juifs et ils m'ont raconté, enfin, mais, tu sais, elle m'a elle m'expliquait vraiment que même quand même si t si, durant le week-end, genre, heu, bah, lui, un jour, il s'était blessé, mais ils peuvent pas appeler l'ambulance parce que c'est le téléphone, tout ça, là. C'est ça donc heu
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah, ouais, c'est c'est dur, hein? Bah, c'est comme les témoins de Jéhovah, hein.
c'est ça et heureusement qu'il y a un voisin qui passait. Ils lui ont dit, ils le leur lui, comme il est pas, mmh, juif, il a pu appeler l'ambulance, tu vois?
Ouais. Mmh mh. Ouais mais en fait, il faut vraiment que tu montres à ton voisin, hein: <chuckles> «Ah, salut! Attends, regarde, j'ai une jambe cassée, tu peux appeler à ma place que je sens, moi, c'est pas bien». Mais non, c'est c'est chaud, c'est chaud, mais j'ai j'ai ma tante, elle est témoin de Jéhovah.
Mais c'est C'est ça. <laughs> C'est ça, c'est ouf. Mmh mh.